Oh iya siap, apalagi, kan, ada faktor umur juga yang membuat rasa percaya diri Kakak, nih, agak menurun, nih, untuk, eee, berlatih heeh, berlatih apa aku jadi mungkin Kakak berpikir
Ya, nggak mudah lagilah bisa dibilangnya, iya.
masih sempet nggak, ya, atau ada manfaatnya nggak, ya, aku, eee, ini, ya, berlatih tadi, ya, drum gitu, ya, sehingga akhirnya, ya, maju mundurlah, ya, ada kegiatan lain, ya, udahlah itu drumnya mengalah, oke oke aku paham, deh, kalau seperti itu. Nah, eee, memang kalau untuk mengejar passion terutama dalam bidang tadi, ya, eee, seni gitu, ya, atau musik gitu, ya. Nah, mungkin Kakak yang bisa Kakak lakukan adalah memecah ini tadi, eee, tujuan Kakak jadi kecil-kecil, tuh, misalnya Kakak, nih, pengen, eee, menjadi, eee, sebu orang drummer untuk band terkenal atau apa seperti itu. Nah itu dipecah-pecah, tuh, Kak, langkah-langkahnya gitu. Jadi, ada step-by-step yang harus Kakak, lalui. Jadi, eee, Kakak tetap termotivasi gitu, ya, karena tadi, tuh, oh, langkah 2, 3 udah, nih, ap ada langkah keempat, ada langkah kelima. Jadi selalu ada, eee, yang dikerjakan selalu ada target kecil yang harus dicapai, jadi Kakak tidak mudah untuk putus asa atau kehilangan motivasi. Nah kalau kayak gitu gimana, tuh, Kak?
Hmm, betul Kak, iya betul. Iya. Iya, Maju dulu. Ya. Musik, mhm. Iya. Oke. Oke. Mhm. Oke. Mmm, iya iya. Oke, boleh, sih, soalnya aku juga baru kayak terpikirkan memang, eee, aku enggak pernah memasang mematok langkah kecil, ya, jadi kalau langkah kecil kan bisa lebih ke oh ini udah udah ter terini, nih, ter-achieve apa namanya ter udah kayak terselesaikan jadi aku ada motivasi lagi, ya, ni ni ini adalah udah langkah kecil berikutnya lagi, terselesaikan lagi jadi kayak ada motivasi, ya, Kak, ya, bener juga, iya iya. Selain itu ada apalagi, Kak, mhm.
Iya. Betul. Terselesaikan, iya. Iya jadi, kan, terus menerus gitu, ya. Iya betul jadi, kan, terus menerus nanti, eee, habis ini enggak enggak putus istilahnya gitu kalau orang kan kalau udah aduh habis ini ngapain lagi, ya, nah bingung akhirnya mulailah muncul malesnya seperti itu heeh, betul, dan yang namanya main musik juga, kan, ini, ya, Kak, nggak bisa sendirian gitu harus ada temennya nah mungkin, eee, yang akan membuat Kakak, nih, tambah termotivasi adalah ketika Kakak memang sudah mulai membuat band sendiri atau bergabung dengan komunitas yang baru gitu, ya, komunitas musik itu, gitu. Jadi nanti, eee, ketika Kakak sudah mulai motivasinya turun ada yang mengingatkan atau ketika sudah membentuk band, nah, eee, Kakak, nih, akan tahu, nih, oh kita harus ada pencapaian ini loh, ini loh, ini loh. Akhirnya, eee, terus selalu terbakar semangatnya. Nah, kalau Kakak sendiri sudah melakukan hal itu atau belum, ya?
Iya. Benar sih, mhm. Jenuh, ya, kejenuhan dan kemalasannya. Iya. Oke. Iya, sih. Heeh. Iya iya bener, ya, mhm.